हाँ, ज़रूर देखिए, ये मेरे करियर से ही जुड़ा हुआ था अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मतलब मेरे जो घरवाले थे वो चाहते थे कि मैं मेडिकल करूँ, लेकिन देखिए म मेरा ना कुछ बायो में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मुझे ना रटना पसंद नहीं था, याद ही नहीं होता था मुझे। कि भई नहीं मन करता था और ऐसा भी रहता था कि मैं ना बहुत चंचल थी, मैं चीज़ें भूल जाती थी, याद नहीं रख पाती थी। खैर, देखिए मेडिकल में मैंने ये सुना था और मैंने देखा भी था अपने दोस्तों को भाई रटना बहुत होता है। कांसेप्ट वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप रटते नहीं हो, चीज़ों को याद रखना आपको नहीं आता है, तो आप उस परीक्षा में नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। तो मैंने देखा भी था अपने आस-पास में बच्चों को भी और अपनी बहन को भी देखा था भई वो बड़ी अ, टैलेंटेड थी लेकिन कहीं न कहीं हुन हो नहीं पाता है लोगों का। तो मैं अ, सोच रही थी भई एक तो मुझे मेरे में इतना टैलेंट भी नहीं है, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ भाई की रटले रट रट लूँ तो घरवाले चाहते थे और मतलब एक कहते हैं दबाव हो जाता है आपके ऊपर कि नहीं, नहीं मतलब करना तो है ही। तो उस वक़्त ना देखिए अ, एक समय के लिए मुझे लगता था यार घरवाले कह रहे हैं, कर लो यार, मतलब माता-पिता की जो उम्मीदें होती है नहीं तोड़नी चाहिए लेकिन फिर मुझे ना अपनी क्षमता पे शक हो जाता था। तो देखिए उस वक़्त ना मैं थोड़ा हाँ, थोड़ा सा कहें कि घरवाले मुझसे नाराज़ भी थे, दुखी भी थे लेकिन मैंने कहा, "भाई जो चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती, मुझसे ना कराओ।" तो देखिए मैंने ना वो डिसीज़न लिया और सच में मैं आपको बताऊँ मेरी जो सिस्टर थी वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में लेकिन उसने तीन तीन 4 अटेम्प्ट करे लेकिन नहीं हुआ उसका। तो मुझे लगता है भाई चलो बढ़िया था। मैंने उसी समय से किनारा कर लिया। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली नहीं, तो मैं भी आज अपनी बहन की तरह सिर्फ 12वीं कक्षा मतलब उसने पास करी और वही रहा कि ड्रॉप, ड्रॉप लेते गई ड्रॉप लेते गई। एक समय ऐसा आ जाता है ना कि मानसिक रूप से इतने थक जाते हो ना किसी भी चीज़ को करते-करते, तो उस वक़्त मुझे लगा ना कि भई दिमाग मेरा सही काम किया, अगर नहीं तो मेरी ये हालत होती तो दे बिल्कुल। जी, ज़रूर।
हुँ। अच्छा। हुँ, होता है ऐसा। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ऐसा होता है। जितना भी हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। हुँ। बिल्कुल, सही बात है। हुँ। <chuckles> नहीं तोड़नी चाहिए, बिल्कुल। <chuckles> अच्छा। नहीं हो सकती। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। नहीं तो फिर बहुत कठिनाई में आप चली जाती। हुँ। बहुत अ, सही कि वे सच में, आपने वाकई में बहुत अ, बढ़िया डिसीज़न ली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग पहले के ज़माने में सुनते थे ना, अच्छा साइंस स्टूडेंट है ये, अच्छा ऐसा है। वो सिर्फ वो एक एड्रेलिन के लिए उसमें चले जाते थे लेकिन उनसे होता नहीं था, फिर बाद में कॉमर्स स्ट्रीम में या आर्ट्स स्ट्रीम में आते थे। तो ये आपने वाकई में बहुत अच्छा डिसीज़न लिया उस समय कि आपने अपनी बात को सुना और अपनी बात आपने सही तरीके से रखी भी, भले आपको बहुत कठिनाइयाँ आई पर बाद में जाके शायद वो भी समझ गए होंगे कि नहीं हमारी पुत्री ने बहुत सही निर्णय लिया। बहुत अच्छे से बताया आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपका कोई मतलब घर में कोई सदस्य, सहेली या ऐसा कोई है जो बड़े डिसीज़न ले रहा है और आपको दिख रहा है कि वो दिल या दिमाग में जो सुन रहा है और वो गलत हो रहा है, तब आप करते है?
हुँ। सही कहा। उम, जी।

देखिए, अगर मैं पहले की बात करूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना जब 12वीं के बाद मैं गई, तो भई, विरोध में तो सभी थे, घर वाले भी थे, भाई-बहन भी थे। कहते, "बेवकूफ कहीं की, क्यों छोड़ना इतना अच्छा कॉलेज, क्यों ही जाना? लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और तुम्हें दूसरे शहर जाना है, क्यों, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं?" तो देखिए, मैं ना उस समय मैंने ना किसी की नहीं सुनी थी और सिर्फ अपनी ही वाली करी थी। हाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि घरवालों की कीमत क्या होती है, जब आपके घर वाले पास नहीं रहते। मैं ना 1 कमरे में हम 2 पार्टनर रहते थे, और कभी-कभी होता है ना कि आपको बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के साथ रहना, लेकिन जब साथ रहने लगते हो तब पता चलता है भई, नहीं अच्छा होता है, किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, आपको चिड़न होगी, वो क्या फ़ोन चला रही है, आपके सर पे बजा रही है। तो देखिए घर परिवार में भाई-बहनों को तो हम एक चपाट लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों में ये तो नहीं रहता, और देखिए मनमुटाव भी बढ़ जाता है। जब आप नए शहर में जाओ, कितनी भी अच्छी दोस्ती रहे ना आपकी, आपको पता नहीं होता कि आपके दोस्त कैसे हैं, जब तक आप उनके साथ प्रॉपर रह नहीं रहे हो। वो तो रहता है, चलता है कि भई, कॉलेज आए, कॉलेज के उतना नहीं पता चल पाता है। तो देखिए, मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, ढंग का बनाना भी नहीं आता था मुझे। और उसके बाद देखिए कॉलेज में भी मैं आपको बताऊँ, माहौल अच्छा नहीं था। तो उस समय मुझे लगा, यार, घरवाले कितने सही होते हैं, कभी-कभी ना हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, हर वक़्त वो गलत नहीं होते हैं। तो देखिए, अब ना अब जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा फैसला लेना होता है ना, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि घरवालों की बातों पर विचार करूँ। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा वो सही रहते हैं, कभी-कभी उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो सोचती ज़रूर हूँ, मैं मैं दोनों ही पहलुओं को देखती हूँ, भाई, मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, उसके बाद ही डिसीज़न लेती हूँ।
हुँ। उ, हुँ। <chuckles> हुँ। अच्छा। हुँ। क्या बात है, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। <laughs> नहीं रहता हूँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। बिल्कुल, हुँ। माननी चाहिए। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। गलत किया है, हुँ। बहुत अच्छा करती हैं आप कि आप लेकिन हाँ, वाक़ई में आपको बहुत कठिनाइयों से जाना पड़ा, ये समझने के लिए कि परिवार क्या चीज़ होता है। लेकिन अंत में आप समझ गईं, तो देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी चीज़ है। और वाक़ई में अ, आपको ये शायद समझना भी बहुत ज़रूरी था, दिल और दिमाग की जो कश्मकश थी आपकी कि परिवार क्या चीज़ होती है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया हमें। ये भी हम जानना चाहेंगे कि कभी कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न आपने लिया हो, जो कुछ समय के बाद आपको लगा कि ये डिसीज़न उस समय आपने दिल या दिमाग की सोच के ले तो लिया, लोगों को गलत लगा था, लेकिन आज वो बहुत सही है, आज वो आपके हित में है डिसीज़न। तब कुछ ऐसा आपसे जानना चाहेंगे।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी। जी।